Ah, sa'kin naman po yung 'pag kunwari namimili ako. <laughs> Kaya, ah, instead of ano, um, bumili ako dun sa tindahan na oo, na at saka may plastic ginagawa ko po, eh, nagdadala na lang po ako ng eco bag galing dito sa bahay ta's 'yun po 'yung nilalagyan namin sa ano, sa pami pinamimili namin dun sa sa merkado. Kapag ano, 'pag mag naggo-grocery naman kami sa mall, eh, wala namang plastic dun sa mall so, okey lang. So 'yun po, ah, 'yung mga simpleng bagay lang talaga kagaya ng ano, nagdadala din kami ng tumbler 'pag ano, 'pag lumalabas kami ng bahay. Kindi kay hindi kami 'yung oo, bumibili ng mineral water dun sa pali sa ano, sa labas para itapon lang pagkatapos. So, talagang nagdadal opo, oo, tipid sobrang tipid po kasi ang mahal na ng tubig sa labas ngayon. <laughs> Oo, sas nakati nakatipid kami ng ₱30 bawat isa kapag may 'pag may dala kaming s tubig na nasa tumbler, nasa tumbler lang. And 'yun po, um, pagtapon sa basura or sa tamang lagayan ng basura sinabi niyo po kanina yung pagse-segregate. Sobrang laki po ng tulong 'yun sa kalikasan natin, opo. Kasi may nag nagkolekta din ng basura dito sa'min so, 'yun talagang pinagse-segregate kami kasi kung hindi segregated 'yung basura namin dito, hindi po nila kino-collect oo, hindi po kinokolekta ng ano, collector, oo. Oo, sob sobra po. <laughs> Sobra po talagang higpit kaya
Plastic. Ah, tama. Mm. Mm. Ah, oo, lumalabas, tama. Labas, 'tsaka para tipid, 'di ba? Mm, tama. Tama, tama. Hmm, tama. Mm. Hindi kukunin. Ah. So, mahigpit pala diyan sa inyo talaga. Mabuti naman 'yung ganon, 'di ba?
Opo, talagang parang nakikita po talaga namin 'yung magandang epekto di to sa'min kaya ito kahit kahit ano, kahit summer, eh, malamig. <laughs> Kasi walang mga anong mas basura sa paligid ta's tsaka maraming puno kasi nasa probinsya po kami na nakatira. Tapos oo, oo, oo. <chuckles> At tsaka aside po dun, eh, 'yung pagtitipid ng kuryente at, um, pagre-use ng mga plastic containers, ah, 'yun po, 'yun po 'yung 'yung ginagawa namin ng sa araw-araw ng asawa ko.
Ah, tama, tama. Hmm, ang sarap naman diyan. Tama. Opo, sang-ayon ako diyan. So, pagka wala namang gumagamit, di ba, papatayin yung ilaw.
Opo, tama, oo. Para mag-conserve naman ng ano, ng enerhiya sa sa kuryente o sa ano, para hindi naman talaga masyadong magamit yung enerhiya sa kalikasan. <laughs> Makatipid man lang opo. So, 'yun po, um, sa ano po pala sa tingin mo 'yung mga pinakamadaling gawin nu or ng kahit sino, kahit, ah, saan, parang bumawas ng basura?
Tama, tama. Ayan.